Eee, vazgeçilmez bir şeyi var mı bunun? Yani, "Ya, bu olduğu zaman, eee, ı ben şey yapıyorum, hakikaten diyorum, yani, eee, bayramı hissediyorum o esnada." Tabii ki sofradaki insanlar mühimdir, kalabalığın gelmesi vs. ama, yani, ailenin en çok severek paylaştığı mesela menemen midir? Çünkü sucuk sucuklu yumurtayı da çok seven var. Vay!
Patates kızartmasıdır. Bizim ev bizim evde patates kızartmasıdır. Yani, hepimizin kapıştığı, daha kızarmaya başladığında başında yemek için kavga ettiğimiz patates kızartmasıdır. Net, yani.
<chuckles> Anladım, eyvallah. Peki şeyi de sorayım: Eee, mevlitler, aaa, orada da çünkü bayağı bir yemek dağıtılıyor. Sünnet için olanı var, cenaze için olanı var. Eee, genelde, hani, pilav, ayran, pide gidiyor ama insanlar. Eee, bu vakte kadar tecrübe ettiğin kadarıyla sizin mevlitlerde daha çok ne ikram ediliyor misafirlere?
Evet, evet. Eee, tavuk üstü pilav. Yok, pa pardon, pilav üstü tavuk oluyor sanırım. Pilav üstü tavuk, eee, ya da pilav üstü, işte, kırmızı et falan oluyor. V zaten o tulumba en son mutlaka cenazeyse bir helva, eee, onun gibi şeyler oluyor. Benim favorim pide. Yani, pide olursa tadından yenmez. Düğün dernek neyse pide ise okay benim için.
Doğru. Hı hı, hı. Mutlaka. Şahane. Tabii. Tabii. Peki, pide de, eee, illa kıymalı mı olacak? Kaşarlısı da var çünkü farklı tarifleride var.
Ya, kıymalı olmalı bence bilmiyorum. Yani, kaşarlısı da çok güzel ama, yani, pide yemeye kıymalı pide yemeye gidersin. Bir yere gidiyorsan ya da bir mekânda yiyeceksen.
Hı hı.

Şimdi, giden taraf olduğu zaman, özellikle akraba ziyaretlerine, bayramda, eee, diye bahsediyorum. Şimdi, özellikle ya, işte şu teyzemin, şu halamın, ne bileyim, amcamın, değil mi? Ya, onların evine gideyim de, orada mutlaka işte, ay, halam, teyzem, am neyse amcam, bir şey yapmıştır. Biz gidelim, gitmişken ondan da yiyelim, dediğin ne? Ve bu kimin evi, kimin hanesi, onu çok merak ediyorum.
Evet. A, evet. Evet, evet. <chuckles> Imm, eee, babaannemin kız kardeşi yani, babamın teyzesi, eee, yani; mekânı cennet olsun, vefat etti. Uzun yıllar oldu, ama onun ev baklavası, eee teşekkür ederim; onun eee, ev baklavası mükemmeldi. Yani, böyle görüntüsünü de hatırlıyorum. İşte, böyle nasıl oluyor o? Eee, d dörtgen gibi ama bi bir şekli var onun. Böyle bir, kenarlıklı bir hâli var. Tepsiyi hatırlıyorum ve tadı böyle damağımda, çok güzel, yumuşak, böyle asla yormayan, ne şekerden bayan, ne şimdiki hani; ımm, hazır baklava gibi, tatmayan. Böyle ya, te temizliğinden de zaten şüphe etmiyorsun ve biliyorsun. Onun evinde, o baklavanın tadını, çok özlüyorum.
Başsağlığı dilerim. Hı hı. A! Nasıl? Nasıl yapılıyordu? Hı hı. Doğru. Yani. Süper. Peki, eee, tarifini vefatından evvel, eee, verdi mi, size? Nasıl yaptığını anlattı mı?
Ben çok ben çok ufaktım. Yani, hiç hatırlamıyorum o yüzden. Yani, öyle bir şey sorma gereği duymamıştım hiç, baklava yapacağım aklıma gelmemişti çünkü.
Ha, anladım. Anladım. Tamam. Peki